يا مزاجه يا مزاجه.
ده ده ممكن آه، ده ممكن أحكي لك عنها آآ، و وبرضه في طبعًا ال البسكوت بتاع العيد بيتسقسق سواء السادة أو ال بالبرتقان أو الفانيليا أو ال عارف أنت اللي هو ال الرفيّع الطويل ده، ده يتسقسق برضه، يعني والّا أحكي لك عن كوباية الشاي بلبن وأنت صاحي الصبح مع شوية مخبوز
آه. إمم. <clears throat> آه، فاهم. بالضبط. طَب تعرف أنت لو ركّزت كده في الموضوع شوية هتلاقي إن الموضوع أصلًا ما لوش علاقة بالشاي باللبن ولا بطعم الشاي بلبن، هتلاقي طعمه عادي جدًا، بس أنت الذكريات اللي مرتبطة معاك آه، <chuckles> ماشي لأ، أنا بادّيك طبعًا هو طعمه حلو وفي ناس بتحبه جدًا بس في ناس بيبقوا برضه بيربطوها أكتر بعمق الذكريات والدفى والأسرة والقعدة والضحك، فأنت بتحب الشاي بلبن علشان أنت مش بس طعمه لأ، أنت بتحب ال الجَو اللي حوالين الشاي بلبن مامتي وهي داخلة عليكم بالصينية وط وطبق الكحك وأنتم تاخدوا وتسقّوا كده، فالموضوع بتحس كده، آآ، لأ، هو الشاي بلبن بق أنت حبّيت الشاي بلبن وشايف طعمه حلو خُد بالك خُد بالك ممكن تلاقي طعمه عادي هو أصلًا طعمه عادي ما لوش طعم قوي ز مش زي القهوة يعني، القهوة ليها نَكهة قوية إنّما الشاي إمم. إمم.
لأ، ما أسمحلكش لأ، لأ ما أسمحلكش، ما أسمحلكش. أ آه، طبعًا. آه، آه، طبعًا. طبعًا، طبعًا. آه، صح، صح، صح. هو ممكن فعلًا، إمم. قُل لي، قُل لي كمّل.
آه، إنّما القهوة بيكون بيكون ليها آآ، نَكهة كده قوية آه، ف لأ، الموضوع بيفرق مع يعني مش عايز حد تاني من الأم عايز فيروز وشوية مطر وشوية قهوة وخلاص، إنّما <chuckles> إنّما للشاي لأ، مش هينفع بقى، عايز العيلة والقعدة واللمة كده والصبح وتفطروا وساندوتش الجبنة والكلام.
قوية. صحيح. تصدّق تصدق فعلًا. صح، صح، تصدّق فعلًا يعني هو فعلًا ال ال الحلو في الموضوع زي ما أنت بتقول هي الم ال الذكريات والمشاعر المرتبطة بكوباية الشاي بلبن اللي هي حاجة بسيطة فعلًا ويمكن طعمه مش قوي أوي زي ما أنت بتقول مُقارنة بالقهوة والنسكافيه والكافيين والحاجات دي، ولكن زي ما أنت بتقول فعلًا عارف هو مرتبط بمثلا قعدتك مع آآ، زوجتك مثلًا وتسيّحوا ساندوتشين جبنة رومي كده مع كوباية شاي بلبن أو آه، تصحوا فعلًا، فعلًا أو يعني أنا أفتكر مثلًا أختي الصغيّرة آآ آآ، تبلّع آه، جدًا واللي هو كانت أختي الصغيّرة، "طَب إيه رأيك نشرب كوبايتين شاي بلبن احتواء، يحتونا كده" أو مثلًا ف في الشتا الجو الدنيا سقعة وتشرب حاجة سخنة كده، فهي فعلًا أنت لَفَت انتباهي والله فعلًا ل هو ل ليه ليه فعلًا م مشاعر آآ، دافية.
إمم، إمم. إمم. إمم، بالضبط، آه. إمم. أيوه، آه. أها. ج أيوه، <chuckles> بالضبط، مش ع آه. محتاج تبلّع اللّقمة لاقيت بكوباية شاي بلبن مش هم آه. إمم. إمم. فاهم، أيوه فاهم قصدك، آه، الله. إمم. لأ، الضحكة كلّها بتحصل وقت الفطار كده، وأنتم قاعدين أو وقت العشا مثلًا آه وأنتم قاعدين بتضحكم تنف تتفرّجوا مع بعض، بتبدأوا يومكم بحاجة حلوة كده بكوباية شاي بلبن صغيّرة مش عارف إيه، آآ، لأ، الموضوع بيفرق.
وال والضحكة

بالضبط، جدًا، جدًا. يعني هي يمكن هي حلاوته فعلًا زي ما أنت بتقول في الّلمّة والمشاعر والضحكة و والمرتبطة كمان بذكريات مثلًا يوم العيد وال ال الفرحة بتاعة العيد بقى بعد الوقفة والصيام و فلا، لا، لا، فعلًا، ويعني هي هي ذكريات كلّها فعلًا بتبقى مشاعر جميلة اللي هي ال بنتجمّع حواليها، هي آه، كوباية شاي بلَبَن صغيّرة كده، ولكن أنت بتقدر تواجه بيها العالم يعني. <laughs>
إمم. <sniffs> إمم. آه. تمام. <chuckles> أيوه، بالضبط آه. فعلًا، فعلًا بتبقى فعلًا بتبدأ يومك كده إيه، عملت refresh ظريف. طَب أنت بقى لمّا بييجي لكم ضيوف بقى ب بي بيبجي لكم ضيوف مثلًا، أول حاجة بقى تقوم إيه، بتشغلون بتشغّلوه بتسمّعوه صوت الخلّاط مثلًا <chuckles> وصوت المانجا وهي بتضرِّب في البتاع، وتفرّحوه شوية بعد كده تقوم مقدّمين له شاي برضه والَّا والَّا <laughs> لا بس الحاجّة كانت ب الحاجّة كانت الحاجّة كانت بتعصُر طماطم بس معلش والله أنت ما تفهمش
بالضبط، جدًا. <chuckles> آه. <laughs> <laughs> آه، بيبقى في تمويه شوية. أنا أنا ب بالض أنا عارف التمويه ده اللي هو يا ترى بيعملوا إيه في الخلّاط جوّه. وأنت لسّه أصلًا بتعصُر الطماطم، بتعمل الغدا بتاع. لأ، هو يعني <laughs> بعيدًا ب
بالضبط آه. بالضبط آه، بعد كد بالضبط معلش أصل الحاجّة والله جوّه كانت يعني <chuckles> يعني بتعمل طماطم بت بت شوية جَزَر دُول بس عشان المخلِّل. فالمهم أنت أنت أنتم بقى ب والَّا بتقدّموا له عصير والَّا بتسألوه بقى ق قهوة والَّا شاي والَّا إيه؟